Yeni bir hobiye zaman ayırmayı nasıl planlarsın?
<tsk> Aslında, hani, güzel bir plan yapmaktan başlarım. Eee, kendimi tanımaktan başlarım. Daha sonra, hani, buna ufak zamanlar ayırırım ve, hani, birazcık kendimi incelerim. Bu hobi beni gerçekten mutlu ediyor mu? Ayağım buna, hani, yürüyerek gidiyor mu? Ya da mesela buna az zaman kalınca o zaman benim için hızlı geçiyor mu? Hani birazcık deneme yanılmayla bu süreci yönetiyorum.
Hımm. Anladım. Peki, yani, eee, sevmen senin için çok önemli ayaklarının geri geri gitmemesi çok önemli dedi. Buna önceden nasıl karar veriyorsun ya da bir hobiye başlamaya mesela bir arkadaşlarının tavsiyesiyle mi ya da mesela görüyorsun da mı hoşuna gidiyor? Hiç böyle bir, eee, deneyimin var mı? Yani, nasıl, eee, bu süreçlerin şe şe şekilleniyor?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Burada birazcık, hani, iç sesimi dinliyorum. Eee, bireysel önem veriyorum ama tabii ki bazı mesela hobiler grup olarak daha keyifli olabiliyor. Daha keyifli zaman geçebiliyor ama, hani, kendimi dinlemeyi istediğim zaman, hani, yalnız mı kalmak istiyorum yoksa grup olarak, hani, sosyalleşmek mi istiyorum. Dolayısıyla, hani, sosyalleşeceğim hobilerde arkadaşlarımdan, hani, fikir alıyorum ama kendimi bir yalnız hissedeceğim, hani, kendimi dinleyeceğim hobilerde birazcık kendim araştırma yaparak, hani, videolar izleyerek ya da işte, hani, internette aramalar yaparak öyle sonuca ulaşıyorum.
Hı hı. Evet. Son zamanlarda başladığın böyle bir hobi var mı yani? Hatta bir şöyle sorayım son zamanlarda başla başlayıp sevmediğin ve bıraktığın bir hobi var mı ya da, eee, ve son zamanlarda başlayıp sevdiğin ve devam ettiğin bir hobi var mı diye 2'sini de aynı anda sormuş olayım.
Hı hı. Değil mi? Hı hı. <chuckles> Tabii, eee, özellikle, hani, sevmediğim hobiden başlayayım. Eee, resim yapmak, eee, birkaç kere, hani, eşimle beraber arkadaşlarımla beraber, hani, gittim. Deneyimledim. Ya, bana pek hitap etmedi. Nasıl? Tabii ki çok saygı duyuyorum çok büyük bir yetenek. Ama ya, o resimleri karıştırmak, renklerle uğraşmak falan, hani, onlar bana çok hitap etmedi. Yani yeteneğim olmadığını gördüm. Mesela 2 rengi hayatta, yani, böyle yan yana getirdiğimde giyemem. Mesela ev dışarı çıkarken çok gerilirim. <chuckles> Hani, o renk uyumu nasıl olur eşime çok sorarım. Hâlâ mesela, hani, renkleri uyduramam. Ama mesela, hani, zevk aldığım özellikle kış günlerine, soğuk kış günlerine ki hani Kuzey Avrupa ülkesinde yaşıyorum, bu depresif günleri geçirmek için bağımsız sinemaya merak salmıştım, bağımsız filmleri izlemeye başlamıştım. Mesela beni inanılmaz kendine hapsetti. Hani, oturdum mu saatlerce kendimi kaybediyorum, hani, inanılmaz mutlu oluyorum kendime çok şey katıyorum. Dolayısıyla, hani, birazcık kendimle alakalı diyebilirim.
Hı hı. Hımm. Hımm. Anladım. A. Hı hı. Anladım. Burada sanki böyle, eee, eşinle ortak bir hobi yapma çabası içerisindesin gibi hissettim, hani, filmi de beraber izliyorsunuz galiba filmleri. Hani, şeye de resme de gidiyorsunuz. Peki, resim konusunda, eee, eşinin yaklaşımı nasıl oldu? O mu seni ilk başta itti bu, eee, hobiyi yapmaya, o mu ya da o sevdi ve devam ediyor da sen mi bıraktın sonradan?
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Hıı. Hı hı. Aslında, hani, ben böyle yeni şeylere çok açığımdır, yeni şeyleri çok denerim birazcık, hani, ayran gönüllüyüm, hani, denerim olmaz bırakırım başka şeye atlarım ama bir şeyi sevdim mi de, hani, ona tutkuyla bağlanırım. Eşim, hani, bu konuda biraz daha, hani, kapalı daha geleneksel daha, hani, muhafazakâr. Ama özellikle, hani, buraya taşındıktan sonra, hani, işten ayrıldı birazcık, hani, soğuk hava farklı bir ortama girdi, hani, depresif bir ortamdaydı. Eee, beraber araştırdık, hani, neden keyif aldığını denedik küçük küçük adımlarla. Eee, resimden çok keyif aldığını gördüm, hani, beraber gittim ama evet, hani, eşimle bulunmak çok keyifli ama, hani, eşim daha çok keyif aldı, eşim devam etti arkadaşlarıyla beraber. Eee, ben birazcık kendimi çektim daha sonra, hani, arkadaşlarıma vesile oldum, kadınlar devam etti, erkekler de erkekler olarak da, hani, kısır günü yapıyoruz, gün yapıyoruz. Hani, böyle değişik, evet, sonuçlara yelken açtı diyebilirim.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, anladım. A! Ç çok tatlı. Hı hı, yani, baktığında eşinle beraber başladığın bir aktivite aslında sizin böyle bir arkadaş grubunuzu ya bir noktadan cinsiyetçi bir yerden ayırmış ama bir noktadan da beraber hani, ga a hani, erkek arkadaşların da kısır yapma günü yapmanız, eee, gerçekten çok, eee, tatlı bir aktivite olmuş. Aaa, onun onun dışında bağımsız sinemalardan bahsettin ya bunun için kullandığın mesela MUBI gibi bir, aaa, galiba şey var platform var. Hani, hangi platformları tercih ediyorsun hangi, eee, işte, ımm, hangi ülkenin, eee, sinemalarını tercih ediyorsun veya ne tarzda filmler seyretmeyi seviyorsun? Hani, bunu da deneyimledin ve bu konuda böyle bir artık, aaa, ş evet benim tarzım şu dediğin bir noktaya evrildi mi konu?
Hı hı. <giggles> Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. A! Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet, özellikle, hani, bu boş kaldığımız zamanlarda, eee, ana akım bu yayın platformlarından izlediğim diziler hep birbirinin benzeri orta alt kalite, hani, çok yayın çıkarmak için olan dizilerdi. Hani, birbirinin aynı konuları sakız gibi uzatıp 40 dakikalık bir şey, hani, 4-5 bölümde, hani, 5 saate uzatan dizilerdi. Eee, dolayısıyla çok sıkıldığım dönemde, hani, birazcık araştırmayla MUBI'den başladım ya da özellikle eski filmler yayın hakları artık elden çıkınca internette rahatlıkla bulunabiliyor. Ya da en kötü, hani, MUBI gerçekten çok güzel yayınlar öneriyor. Hani, orada izledikçe gerçekten, mesela, hayal gücüm çok değişti insanların düşünme tarzına, hani, hayran kaldım özellikle, hani, Kore yapımları, İran keza çok büyük bir hazine son zamanlarda Güney Latin Amerika'dan çok güzel filmler çıkıyor. Özellikle son 10 senede Kuzey Afrika ülkelerinden muazzam yapıtlar çıktı
Evet. Hı hı. Hıı. Çok güzel.
hani, inanılmaz hazineler var.
Peki, bu a bu filmleri izleyerek aynı zamanda, eee, farklı ülkelerin kültürleri hakkında da bilgi sahibi olduğunu düşünüyor musun? Senin böyle bakış açını, aaa, genişletti mi veya daha önce ziyaret ettiğin ülkelerin, aaa, film, ııı, filmlerini izlemek böyle sana a, evet ya ben bunu anlamıştım sanki. Gittiğin böyle anılarınla vs. hiç bağdaştırabildiğin, eee, şeyler oldu mu?
Hı hı. A! Hı hı. Hı hı. A, <clicks tongue> tabii özellikle, hani, bir süre İtalya'da yaşamıştım. Eee, bu İtalya'nın 1970-80 yapım filmlerinde özellikle, hani, İtalya'nın böyle o kültür, eee, kültür turizmi yaptığı, hani, kültür dağıttığı dönemdeki, hani, o ilk Vespa motosikletler, hani, pizza sokakta, hani, yeme kültürünün yaygınlaşması kahve. Eee, daha sonra, mesela, Ürdün'de yaşamıştım, hani, o birazcık, hani, böyle daha modernleşen, hani, daha böyle sekülerleşen işte Arap coğrafyasının yaşadığı, hani, sosyolojik sorunlar bunları, hani, Tunus, işte, Fas ya da Cezayir filmlerinde çok görüyoruz. Keza Mısır'da böyle. Hani, benzer sosyolojiden Türkiye'de geçiyor, hani, birazcık onları yakalıyorum ya da, mesela, İran inanılmaz mu muhteşem bir potansiyel olan ülkenin, hani, böyle filmlerinin işte, hani, zor şartlarda çekilmesi, eee, bu zor şartların getirdiği, hani, yaratıcılık, hani, bunlar, mesela, inanılmaz insanların hayal gücünü genişletmiş çok güzel yapımlara vesile olmuş, ya bunlar beni inanılmaz mutlu ediyor.
Hı hı. E evet. Hı hı. Evet. Doğru. Çok güzel, çok güzel abi, peki bu, eee, yani, hobilerine, eee, bir de, eee, ne ne kadar fazla vakit ayırıyorsun? Yani, eee, ayırdığın vakit senin bu hobi seçiminde ne kadar önemli bir etken? Bir de onu sormak istiyorum. Şimdi, işte, resim dedin, hani, resme belki evet yeteneğinin olmadığını fark ettin bir noktada. Belki de erk bir yeteneğin olsa da, hani, erken vazgeçmiş de olabilirsin veya eşinin senden çok daha iyi resim yapması bilmiyorum seni rahatsız etmiş olabilir ilk başta ve artık şeyini mi kırdı diyelim, eee, ne bileyim hevesini kırmış da olabilir, hani, tamamen şey yapıyorum, eee, emm, espri yapıyorum ama, eee, burada bu, eee, planlaması seni nasıl etkiliyor mesela işte zorunlu şimdi resme zorunlu gitmen gereken ve belirli bir haftanın günlerinde belki de belirli bir eğitimden geçmen gereken bir, eee, süreç var ama işte film dediğinde istediğin zaman onu açıp izleyebiliyorsun istediğin kadar vakit ayırabiliyorsun, hani, bu senin için nasıl, e ne kadar etkili planlama konusunda?
Hı hı. Hı hı. Evet. <giggles> Yok. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, öncelikle, mesela, hani, en sevdiğim hobilerimden biri kahve yapmak, nitelikli kahve, daha sonra, hani, gastronomi ve daha sonra, işte, bağımsız sinema. Aslında, hani, kendimi tanıdığım noktada hani. Sabah kalktığımda, hani, aklıma ilk gelen o güneşi almak ve güneşi aldıktan sonra, hani, hani, bu televizyondan ya da telefondan bağımsız olarak o sosyal medya enerjisinden uzak kalarak. Eee, daha sonra bir kahve yapmak, o kokuyu içine çekmek, hani, o deneyimi yaşamak, bir 20 dakika beni inanılmaz mutlu ediyor ve, hani, 8-9 saatlik iş temposuna çok güzel hazırlıyor. Eee, sonra bu iş temposundan sonra tekrar eve geldim, duruma göre o anki keyfime göre enerjime göre bir 10 dakika da olabilir ya da 1.30 saat de olabilir, hani, bazen 3 saat bile oluyor, hani, bir yemek yapmak, eee, daha sonra, işte, kalan zamanı, işte, buna göre değerlendirmek. Evet, 3 saat bir yemeğe a ayırmışsam, hani, kendime en fazla 1 sinema hakkı veriyorum. Ortalama olarak, hani, günü 24 saatin 4 saatten 6'da 1'ine kendi keyiflerime, hani, zevkime, hobime ayırıyorum.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Anladım. Hı hı, yani, ve ama bu ayırdığın vakti de kendin belirliyor olman aslında sana bir ekstra motivasyon kaynağı veriyor gibi anlıyorum. Eee, mesela yeni bir hobi deneyecek olsan mesela ve bir yere, eee, diyelim ki, işte, bunun bir kursunu alman gerekiyor, eee, ve diyorlar ki haftada 3 gün şu saatte buraya gelmen gerekiyor, bu senin için bir, eee, motivasyon düşüklüğü yaratır mıydı?
Kesinlikle. Hı hı. Evet. Yok ki aksine, hani, ona gitmek, yeni bir şey öğrenmek beni çok. Belki de bu da bir hobim. Eee, mesela seramiğe başlamıştım bir dönem. Çok keyif almıştım ama, hani, bütçe olarak, mesela, beni zorlamıştı. Evet, 20 dakika arabayla gidiyordum, 1.30 saat orada zaman geçiriyordum, ik 20 dakikada dönüyordum. Evet, 2.30 3 saatimi alıyordu ama, hani, bütçe olarak da beni zorluyordu. Evet, o seramiği yaparken hamura dokunurken, hani, o toprakla bütünleşirken ya da o toprağı elimle, bir toprağı yoğurup çıktıktan sonra, hani, bambaşka boyuta çevirdiğimde, hani, beni inanılmaz motive ediyordu ama evet, yani, hani, zaman, maddiyat ve bütçe dengeleri, hani, bunu düzgün ayarlamak birazcık, hani, sanırım bu harmoni yakalamak önemli dolayısıyla, hani, durumuna göre hem mutlu ediyor etmiyor ama evet çok uzun süreli bir şey, ve, hani, ve bunun sonunda az keyif alıyorsam dolayısıyla, hani, mutsuz olabilirim.
Hıı. Hımm. Anladım. Yani, senin için bir da denge yakalamak önemli. Ne kadar aldığın mutluluk ve, eee, tatmin kadar, eee, aynı zamanda işte bunun ekonomisi çok önemli, eee, belki yolda geçirdiğin vakit önemli, eee, ama ya ya, şu ana kadar yaptığın aktivitelerden, eee, şunu anlıyorum böyle biraz daha bireysel, eee, aktiviteler hobiler yapmaya yönelik bir yapın var gibi. Mesela, eee, onu ş gözlemleme fırsatı buldun mu kendinde? Hani, eee, daha çok mesela sosyalleşmeye ihtiyaç duyduğun zamanlar oluyor ve o zamanlar daha sosyal aktiviteler yapıyorsun veya şu anda yaşamının birazcık daha böyle kendi içinde belki eşinle ke kendi çekirdek ailenle beraber bir şeyler yapmak istediğin bir dönemde olduğun için mi bu tarz aktivitelere yöneliyorsun?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Aslında sanırım bu aralar birazcık, hani, kabuğuma çekinme, kendimi dinleme, hani, birazcık, hani, olgunlaşayım mı yoksa, hani, çocuk içimdeki çocuğu koruyayım mı? Hani, onun birazcık işte o bunalı, hani, o bunalımında yaşıyorum diyebilirim. Hani, dolayısıyla daha bireysel aktivite deniyorum. Ama tabii ki mesela yaptığım yemekleri sevdiğim arkadaşlarıma aileme yapmak, büyük sofralar kurmak orada, hani, zaman geçirmek, yani, yaptığım tarifler üzerine konuşmak ya da bu, hani, erkeklerle yaptığım günlerde işte birbirimize tarif vermek tarif kartı paylaşmak gibi. Hani, böyle sosyalleşme aktiviteler ama, hani, şu an denge sanırım birazcık bireyselleşme, hani, birazcık çekirdeğe geçme, hani, oraya kalmış. Ama tabii ki, hani, m muhtemelen yaza doğru da, hani, birazcık daha, hani, sosyalleştim, daha böyle dışarıda mangal barbekü yaptım, birazcık daha, hani, böyle sosyal aktivitelere enerjim kayacak diye düşünüyorum.
Hı hı. Hımm. Evet. Anladım. Yani, bu zamansal olarak sende değişiklik gösteriyor. Eee, ve bi birçok etkeni var diyorsun. Eee, bu bunun dışında işte, eee, o anki ruh hâlin ne ne kadar mutlu hissettiğin ayaklarının geri geri gitmemesi, eee, aynı zamanda, eee, hani, eee, evet farklı eşinle farklı sosyal aktiviteler yapmak da bir seçenek ama sanırım beraber ortak noktalarınızı daha iyi keşfetmeye çalıştığınız da bir dönemdesiniz. Hani, bununla ilgili ileride planlarınız var mı? Hani, b benzer ne tarz şeylerden hoşlanıyorsunuz?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. <tsk> Aynen öyle. Hı hı. <tsk> Mesela ortak olarak aslında şunu fark ettik ki mesela aynı dizileri sevmiyoruz, eee, aynı hobilerden keyif almıyoruz. Ama, eee, bunları yaptıktan sonra ortak bir masada buluştuğumuzda mesela, hani, bunları birbirimize anlatarak mesela çok keyif alıyoruz. Hani, mesela bunu keşfettik. Evet, hani, benim sevdiğim bağımsız filmleri eşim mesela birazcık <snorts> absürt buluyor. Hani, değişik geliyor. <tsk> O daha çok ana akım dizileri, filmleri izlemeyi seviyor birazcık daha entrika. Ama mesela, hani, ben birazcık daha böyle bağımsız daha böyle hayal gücünü kurulmuş bambaşka ütopik evrenlerdeki filmleri seviyorum. Keza resim yapmayı o çok seviyor. Ama mesela yemek yapmayı 2'miz de seviyoruz. Hani, benim mesela yeteneğime daha çok güveniyor. O yemeği yaptıktan sonra, a, ben, hani, bugün şu filmi izledim şunu konuşuyorum eşim de diyor ki, hani, ben bu tekniği öğrendim şu yöntemi yaptım, a, bak mesela hani şu resmi yaptım. Ama mesela hani tekrar birbirimize böyle zaman vermek için mesela ben de mesela bazen resme katılıyorum, eşim de mesela, hani, benle bazen film izlemek zorunda kalıyor. Bazı filmleri beğeniyor bu arada. Ya, birazcık aslında karşılıklı iletişim diyebilirim.
Hımm. Evet. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Evet. Ya, aslında siz bu hobileri birbirinize birazcık geri bildirim vermek, hani f eee görüşleriniz farklı, be beğenileriniz farklı bile olsa, hani, bir ortak zeminde buluşup bu farklılıklarınızı birbirinize anlatmaktan hoşlanıyorsunuz ne yaptığınızdan ziyade diye anlıyorum. Yani, hobileri aslında o iletişim kurmanın bir temel basamağı olarak, eee, ku kullanıyorsunuz ve bu da sizin, eee, iletişim kalitenizi güçlendiriyor, eee, anladığım kadarıyla. Hıı, böyle yemek
Hı hı. Katılıyorum. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla, hani, birbirinize olan iletişimi güçlendirmekte, hani, bu bağımsız yaptığımız olaylar bizi aslında bir arada yapıyor. Hani, aslında ilişkimizi güçlendiren, o birazcık, hani, kişisel bireyselliğimiz, kendimizi tanımak, kendimizi tanıdıktan sonra, hani, birbirimize kattığımız değer bence bu enerjiyi sağlıyor.
Evet, anlattıklarından, eee, resim konusunda eşinin daha yetenekli olduğu, filmler konusunda da senin böyle daha rafine bir, eee, film zevkin olduğu onun böyle daha, eee, popüler kültür takip ettiği yönünde ama sanki yemek yapma konusunda böyle bir eşit, eee, ş yeteneklere sahipsiniz ve böyle sanki güçlerinizi yemek masasında daha böyle, eee, eşit durumda, eee, paylaşabilirsiniz ve, hani, birbiri birbirinizi aynı zamanda, şey, yapıyor musunuz, eee, puanlıyor musunuz mesela? O bir yemek yapıyor sen bir yemek yapıyorsun. Hani, dedin, ya, izlediğimiz filmleri beğen beğendiğimiz beğenmediğimiz yönleri birbirimize anlatıyoruz. Yemeklerde de böyle bir, eee, iletişim değerlendirme yapıyor musunuz?
Hı hı. A, evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii ki bu konuda birbirimizi çok iyi tamamlıyoruz. Hani, şu mesela her yemekten sonra bir mutlaka değerlendirmemiz oluyor. Şunun tuzu eksikti, şuna şu katılabilir ya da mesela şu yöntemle yapılabilir. Fırın yerine atıyorum tavada yapılabilir ya da şu asit kullanılabilir. Tavuk yerine mesela başka bir beyaz et kullanabilir. Hani, böyle değişik şeylere hayal gücümüzü kullanarak birbirimize aslında güzel geri bildirimler veriyoruz.
Evet. Anladım, yani, eee, s sağladığın bilgiler için çok teşekkür ederim hobilerini ve bu konudaki deneyimlerini. O bu süreci benimle paylaştın, eee, çok keyifliydi seni dinlemek, çok teşekkür ediyorum.
Hı hı. Ben de çok keyif aldım, tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere, kendine iyi bak.